Um conjunto off-white legal, bonito, chique em um tecido bom, sabe, que dá para
É, mais um conjunto de quê? De calça e blazer, de calça e camisa para ser uma coisa assim?
Calça calça blazer e sempre uma camisa embaixo eu acho. Uma camisa eu gosto.
Sempre uma camisa branca?
É, uma camisa branca embaixo. Eu acho que ficaria legal.
Algodão, linho, viscose, do quê?
Ah, eu acho que um linho ficaria legal. Um linho eu acho que cai bem, está usando bastante. Usar com uma, eh agora es a calça e a coisa não seria linho, né, seria um tecido mais encorpado.
Uhum. Sim, mais encorpado para não ficar transparente já por ser claro, né.
Sim, exatamente, porque o linho tem essa tendência um pouquinho, né, de ficar ainda mais Hum?
E nos pés, a gente não falou nem do do
Salto, eu acho que salto. Um salto É, um salto não tão alto, mas algo que, né, que fique confortável, porque, né, você tem que você tem que se movimentar muitas vezes, apresentar, né, ficar ali.
Salto. Sim. E um salto claro, escuro, como?
Eu usaria um salto no tom, eh, eu acho que um pouquinho mais para marrom, mais nesse tom assim, mais escuro. É. Oh, não usei pre
Tá. E uma bolsa também mais ou menos marrom, e o look bem clarinho?
Isso. Bem clarinho e também uns brincos ficaria nesse n nessa palheta assim de cores. E também agora eu sou a favor de tênis também, e o tênis também é uma coisa que eu uso, mas não em reuniões, no dia a dia, com saia e aí eu já gosto, né, para
Ah, m Sim. Mas não na reunião importante, né?
Nunca, não, não. É só para sair.
Verdade, olha, eu adorei nosso papo, viu, foi incrível, muito obrigada, adorei essa conversa.
Eu também. Adorei. Muito obrigada. Gostei também, muito obrigada.